ใช่ครับ ใช่ คือยิ่ง
อาจจะไม่ใช่เรา แต่ว่าเป็นคนข้าง ๆ ตัวเราก็ได้ครับ
ก็จริงเนาะ ใช่ ยิ่งเรา ไปดู โอ้โฮ แล้วยิ่งแบบโตมาในยุคที่แบบดูแบบ Final destination อย่างเงี้ย ผมว่ามันก็ อะไร อะไรมันก็เป็นไปได้ จริง ๆ อะ <chuckles>
อืม เออ โอ้โฮ โอ้โฮ Final Destination นี่มันเกินไปหน่อย <laughs> เออ
เออ ผมจำ ผมจำได้เลยว่าแบบว่า เคย เคยดูกัน แล้วก็แบบว่า "เอ๊ะ ทำประกันเถอะ" ดู ดูแล้วแบบ จะโดนแบบว่า <chuckles>
<chuckles> ถ้า ถ้า ถ้า ถ้าเกิดดูเรื่องนั้น น่าจะต้องทำประกันจริง ๆ ครับ เพราะว่าเรื่องนั้นนี่มันเกิด เกิดเหตุแบบ อ จริงคุณ คือแบบว่า คือผมอะ ก็ตอนแรกอะมัน เข้าโรงมา ใช่ไหม ผมอะว่าจะดูกับแฟน แล้วทีเนี้ยผมก็ ชื่อมันน่ะเหมือนเกมไงคุณ แบบ Final Destination อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม เราก็นึกว่าจะเป็นหนังไซไฟ แล้วสรุปเราไปเห็นโฆษณาในโรงหนัง แล้วเราก็ไปดูแบบว่า เฮ้ย เขียนรู อะไรอย่างเงี้ย อ้าว มีตั้งหลายภาคแล้ว อะไรอย่างเงี้ย อา ผมก็ลองดูสักภาคหนึ่ง ผมก็แบบ โอ้โฮ หนังมันทำได้โหดขนาดนี้เลยเหรอ จนบางครั้ง คือ คือบางครั้งเราก็รู้แหละว่า เฮ้ย มันเป็นเรื่องที่แบบเว่อร์อะเนาะ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่มีความเป็นจริงแล้ว แบบว่า เออ แต่มันก็ดู แล้วมันก็แบบสนุกไปอีกแบบอะคุณ
<chuckles> เออ หลอนเลยอะ อือฮึ อือฮึ <chuckles> อะฮะ <chuckles> ใช่ ใช่ แต่ก็แบบ ใช่ ๆ คือตอนเด็ก ๆ อะ ผมจำแต่ภาค 1 มั้ง ที่ว่านั่งกินกาแฟกัน คาเฟอะ แล้ว แล้วรถบรรทุกสิบล้อแหกโค้งเข้าไปชนข้างในคาเฟอะ ซึ่ง ซึ่งผมมองอะ มันไม่ใช่ว่า มันเป็นไปไม่ได้สักหน่อย <chuckles>
อืม อือ อืม อืม เออ ๆ ใช่
อืม เออ ทำหลอนจริง เออ
เออ แล้วคุณดูภาคล่าสุดหรือยังครับ Final Destination?